हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप?
नमस्ते जी नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आजकल आप अ, एक चीज़ नहीं देख रहे हैं कि, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों का जो एडमिशन है, वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में करा दें। और अ, वो सरकारी स्कूल से भागते हैं, अक्सर सरकारी स्कूलों में मतलब वही बच्चे पाए जाते हैं अ, जा एडमिशन कराते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है या फिर अ, वो ज़बरदस्ती सिर्फ़ सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के ज लिए जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ मिड-डे मील मिलता है, खाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब क्या बेहतर है आपको क्या लगता है ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? बेहतरी की वजह से या कुछ और कारण है?
हाँ जी। जी, जी। हाँ। उम, जी, जी। हुँ, जी। जी। अ, बी बी अगर देखा जाए तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो है काफ़ी बेहतर होते हैं प्राइवेट स्कूलों का कम अगर तुलना की जाए। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए आजकल खब कितनी खबरें आती हैं कि जो टीचर्स हैं, वो सरकारी स्कूल में हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, 5 दिन ऐसे जाते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो है अगर
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल।
शिक्षक हैं या अध्यापक लोग हैं, वो ध्यान नहीं रखेंगे स्कूल पे, सुविधाओं का या पढ़ाई पे तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि, लोग जो हैं जिनको पढ़ना है उनको प्राइवेट स्कूल का मजबूरी में भी रुक करना पड़ता है, अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।